โอ้โฮ สุด ๆ เลย คือแบบว่าง่วงเหมือน เหมือนไม่ ไม่สดชื่นอะ โดยเฉพาะช่วงบ่ายเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบว่า เหมือน เหมือนเราตื่น แต่ว่า สะ สมองเราทำงานไม่เต็มที่อะจะแบบ เออ คิดอะไรเหมือน <chuckles> เบลอ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
อา ค่ะ อา ค่ะ ช่วงที่ ช่วงที่ง่วงสุดนี่ประมาณกี่โมงอะคะ พอจะบอกได้ไหม 14.00 โมง 15.00 16.00 เงี้ยค่ะ?
เป็นอย่างเงี้ย โอ้โฮ ใช่ เริ่ม เริ่มจากแบบหลังเที่ยงนะ สมมุติว่ากินข้าวเที่ยงเสร็จเนี่ย โอ้โฮ คิดเลยว่า โอ้ อยากจะนอนจังเลย อย่างเงี้ย สัก บ่ายโมง บ่ายสอง เนี่ยเริ่มแล้วแบบ ตา ตาจะปิดแล้ว ทำงานเริ่มแบบมั่วไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เออ
อืม อือ อืม ค่ะ อา <laughs> ค่ะ ก็จริง ๆ แล้วเนาะ เอ่อ อยากจะแนะนำแบบนี้นะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลาเนาะ บางทีเรางีบ เวลาที่เราง่วงมาก ๆ นะคะ ง่วงจัด ๆ เนี่ย ก็จะแนะนำให้แบบว่า ถ้ามีเวลาเนาะ ก็อาจจะงีบประมาณสัก 10 หรือ 15 นาทีแค่เนี้ยก็พอแล้วค่ะ แล้วมันจะทำให้สมองเนี่ย ส อ่า กลับมาสดชื่นได้เนาะ อา ทีเนี้ยทานกาแฟก็ทานได้อะค่ะ แต่ว่า เอ่อ บางทีเนี่ยมันจะฝืน บางทีเราจะสังเกตว่าต่อให้เราทานกาแฟไปแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้ช่วยให้เราหายง่วงนะ เพราะว่าพอร่างกายมันเหนื่อยมาก ๆ พอมันล้ามาก ๆ ใช่ไหม? ต่อให้เราอัดกาแฟเข้าไปอะค่ะ มันก็ไม่หายง่วงเนาะ จริง ๆ แล้วมันต้องนอน อืม ถ้ามีเวลาเนี่ยค่ะ ก็ประมาณสัก 10-15 นาทีเนี่ยค่ะ ก็ อ่า พักไปเลย แต่ถามว่ากาแฟกินได้ไหม? กินได้ แล้วมันจะทำให้กาแฟเนี่ยออกฤทธิ์ดีกว่าเดิมด้วยค่ะ
อะฮะ อ๋อ จริง <laughs> จริง ใช่ ใช่ เออ อ้อ เหรอคะ? โอ้โฮ แบบนั้นต้องนอนแหละ เพราะว่าจริง ๆ คือแบบเราพยายามจะไม่นอนอะ เออ
ใช่ค่ะ คือมันจะเป็น ค่ะ มันเป็น จะเป็นเทคนิค อย่างงี้เนาะ สมมุติว่าเราง่วง อืม เราง่วง แล้วกาแฟเนี่ยค่ะมันจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเนาะในการออกฤทธิ์ค่ะ ในระหว่างที่เรารอกาแฟออกฤทธิ์เนี่ยค่ะ ก็ทานกาแฟไปล่วงหน้าก่อนเนาะ แล้วก็หลับ หลับช่วงนั้นไปเลย อย่าคิดว่ากินกาแฟไปแล้วมันจะหลับไม่ได้ มันหลับได้ค่ะ แต่ว่าในระหว่างที่เรานอนหลับไป 15 นาทีเนี่ยค่ะ พอเราตื่นมากาแฟก็ออกฤทธิ์พอดี ใช่ไหมคะ ร่างกายเราก็ได้พักผ่อนไปด้วย กาแฟออกฤทธิ์ด้วย ทีเนี้ยก็จะได้กำลังคูณ สอง ขึ้นมาเลยค่ะ
แต่ว่าแบบน้อง อือ เหรอคะ ยังไง? อะฮะ เออ ค่ะ อ๋อ อุ๊ย! เป็นเทคนิคที่น่าลองมาก ๆ เลยค่ะ อันนี้ไม่ทราบมาก่อนเลยนะเนี่ย เดี๋ยวต้องไปลองแล้วแหละค่ะ คือปกติเนาะถ้าแบบง่วงตอนบ่าย ๆ ทำไง? คือแบบ อา เอาน้ำลูบหน้ามั่ง อา กินกาแฟ ยัดเข้าไปบ้าง อะไรอย่างเงี้ย แต่เหมือน เหมือนเราจะนั่งได้นะ แต่คือสมองมันไม่ปลอดโปร่งอะ มันเหมือนแบบ ตื้อ ๆ ไรเงี้ย เวลาทำงานจะแบบ เออ ทำงานแบบเบลอ ๆ อย่างเงี้ย เดี๋ยวต้องไปลอง ถ้าเรานอนแค่แบบ
อา เริ่ม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา มันก็จะมี ค่ะ อา ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้เนาะ ก็คือว่า

อืม ยังไงได้ เดี๋ยวจะต้องลองดู
ก็ อ่า ถ้าแนะ ถ้าปริมาณที่แนะนำจริง ๆ อะเนาะ ก็คือเช้า 1 แก้วนะคะ ก็จะอยู่ได้ประมาณสักถึงเที่ยงค่ะ แล้วพอ พอตอนที่เราพักกลางวันเนาะ เราทานอาหารทานอะไรเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ มันก็จะเริ่มง่วง ใช่ไหมคะ หนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนเนาะ อา เราอาจจะแบบรอให้ง่วงจัด ๆ ใช่ไหมคะ แล้วก็ทานกาแฟไปค่ะ แล้วก็ไปงีบ 15 นาที อย่างที่บอกเนาะ แล้วพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะ กาแฟเขาจะออกฤทธิ์พอดี แล้วเราก็ทำงานต่อไปได้ อาจจะถึงแบบ อีกถึง 20:00-21:00 อะค่ะ ถึงตอนนั้นก็จะง่วงเต็มที่แล้ว
เออ เออ อ่า ใช่เลย อ๋อ อุ๊ย อันนี้เทคนิคนี้ดี คือปัญหามันไม่ใช่ อืม
เราก็จะ อยู่ปริมาณกาแฟแค่ 2 แก้ว
โอ้โฮ ปัญหามันอยู่ที่แบบว่าเป็นคนติดกาแฟ คือแบบเหมือนดื่มแทนน้ำเลยน่ะ เออ เหมือนมันหอม มันอะแบบ เออ พอ พอเบื่อ ๆ ง่วง อา ดื่มกาแฟ พอ อะไรอย่างเงี้ย คือเหมือนมัน ไม่รู้เขาเรียกว่าติดไหมอะ คือดื่มแล้วมันอร่อย แล้วดื่มแล้ว เออ ดื่มได้เรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย แทน แทนที่มันควรจะแบบว่า เพราะว่าบางคนจะดื่มกาแฟแค่แก้ง่วงเนาะ แต่เราอะเหมือน เหมือนติดไปเลยว่า เออ รสชาติมันดี มันกลิ่นหอม มันร้อน ๆ อุ่น ๆ อะไรอย่างเงี้ย จนแบบดื่มแล้วเพลิน อะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าต้อง ต้องระวังแล้ว ติดไหมต้องมา
อืม ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อา เข้าใจค่ะ อา ไม่ต้องระวังก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดเราชอบนะ เราก็แค่เปลี่ยนมาเป็นกาแฟที่ไม่มีกาเฟอีนน่ะค่ะ
อะฮะ
อา ตอนเช้าเนี่ย เราอาจจะเป็นกาแฟที่เป็นกาเฟอีน ให้เราตื่น ให้เราสดชื่นเนาะ แต่ว่าในระหว่างวันน่ะ ที่เราติดกาแฟ ติดความหอม ติดรสชาติเนี่ยค่ะ เราก็เปลี่ยนมาเป็นกาแฟ ที่ไม่มีกาเฟอีนแทนเนาะ อา เราก็จะไม่ได้รับปริมาณกาเฟอีนที่เกินที่กำหนด
ฮะ! อืม เออ ๆ โอ้โฮ อันนี้ คือเรา อันนี้ไม่เคย ไม่เคยลองเลยจริง ๆ
แต่เราก็ยังได้รับ รสชาติ กาแฟเหมือนเดิม
เหรอ? รสชาติมันยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะ? แต่ว่ามันแค่ไม่มีกาเฟอีน
เหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ มันไม่ได้มีความต่างเลยค่ะ
อุ๊ย แบบนี้ต้องไปลองแล้วแหละ